Ờ, bạn ơi, dạo này mình cảm thấy là mình đang làm một cái công việc khá là tự do, thế nên là mình mong muốn là, ờ, mình tìm cho mình một cái sở thích cá nhân, ơ, vui vui đi. Thế là là mình quyết định là, ờ, mình thấy, à, chị mình đi học nhảy thế là mình cũng mong muốn là mình đi học nhảy cùng với chị ấy. Thế là mình, ờ, đang cân đo đong đếm xem là, à, mình có cái thời gian để dành cho cái sở thích này không này, tại vì mình thấy học nhảy khéo đi lại tốn thời gian lắm. Tại vì mình là một người mới bắt đầu, đúng hông? Thì có nhiều thứ mình còn ch không biết luôn, ờ, động tác này mình không biết, rồi là cảm nhạc như thế nào. Rồi ngay chỉ, ờ, những cái nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là, ờ, mình, à, nên đi vào thời điểm nào thì hợp lý hơn, ví dụ là mình dành thời gian vào buổi sáng hay là buổi chiều hay là buổi nào đấy nó phù hợp với mình một chút. Thế là mình mong muốn là, à, mình có thể tìm một cái thời gian nao ừm, thế nào đấy nó ổn ổn cho cái sở thích, ơ, nhảy của mình chứ nhỉ. Ờ, không biết là bạn có một số lời khuyên gì không để cho mình có thể cảm thấy, a, thoai thoải mái hơn một xíu.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. Ừm. Ừm, đồng ý. Ờ, đầu tiên thì mình cũng, ờ, rất là chia sẻ với bạn về tình trạng bạn đang gặp phải á. Muốn bắt đầu một thói quen mới nhưng mà chưa biết sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý thì đó là cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì đó là mới mà nên là nó chưa vào guồng, thì từ từ mình sẽ điều chỉnh làm sao đó, rồi cuối cùng nó trở thành một cái phần mà không thể thiếu trong cuộc sống, là như vậy là tốt rồi. Ừm, trước khi cho bạn một vài cái lời khuyên thì mình mong muốn là có thể hỏi bạn rõ hơn về tình trạng cuộc sống của bạn hiện tại này, và những cái điều liên quan đến sở thích của bạn để cho lời khuyên nó phù hợp hơn ha. Ờ, theo bạn đánh giá nhá, bởi vì bạn làm nghề tự do, thế thì cái thời gian của bạn rất là chủ động, đúng không? Thế thì nếu mà tự chủ động như vậy á, bạn nghĩ bạn có nhiều bao nhiêu thời gian rảnh mỗi tuần?
Ờ, đúng rồi đó. Ờ, được ha. Đúng rồi đấy. Ờ, thời gian rảnh đi, tại vì, à, bình thường mình sẽ cố gắng là làm hoàn thiện, à, công việc nhất có thể thì chắc là, ờ, đôi khi là buổi chiều mình cũng rảnh. Và hôm nào lười lười một chút thì buổi sáng sớm mình cũng khá là rảnh đấy hoặc là nếu mà có thể sắp xếp thì vào những buổi tối cũng được. Buổi tối mình không phải làm gì mà mình cũng chỉ, à, đi chơi rồi ăn uống, rồi là nghỉ ngơi đến lúc mà mình đi ngủ, mình chỉ lướt điện thoại thôi. Thì chắc ra là nếu mà chắt chiu, sắp xếp lại thì chắc chắn là mình sẽ có thời gian một chút vào, à, cuối tuần hoặc là giữa tuần gì đấy đó, bạn ạ.
Ừm. Mình hiểu. Đồng ý. Chính xác. Ừm, có nghĩa là bởi vì là nó là công việc tự do nên là đôi khi gì bạn giống như kiểu là hứng lúc nào thì làm lúc đấy, thì thời gian rảnh thì cũng có nhưng mà nó không cố định, đúng không? Ô kê, mình hiểu rồi.
Ờ, đúng rồi đấy! Ờ, đúng rồi! Đúng rồi! Chính xác đấy.
Ừm, vậy thì cứ cho là bạn có thời gian rảnh đi, nó mặc dù nó không cố định nhưng mà vẫn rảnh. Thế thì bạn thấy cái điều gì s đang ngăn cản bạn đến với cái đam mê mới, cái sở thích mới của bạn?
À, mình mong muốn là mình đi học nhảy, đúng không? Nhưng mà đôi khi mình thấy, a, sợ là mình có theo được cái người ta đang dạy không. Ví dụ vào cái lớp đấy, nếu mà mình như, kiểu, ừm, mắc nhiều lỗi quá thì, ờ, liệu người ta có đánh giá là "Ôi! Sao, a, không có một cái kiến thức nào cơ bản mà đi học nhảy thì liệu là có theo kịp được, ờ, các bạn đồng trang lứa hay không?". Ờ, mình nghĩ rằng là cái sở thích này chỉ là mang cho mình một cảm giác thư thái, ờ, gọi là, cho vui thôi cũng được, tìm một cái, a, khoảng thời gian mà mình, à, nghỉ ngơi, mình tìm một cái hoạt động khác thay vì mình, à, lướt điện thoại mỗi ngày đi. Thì, à, mình mong muốn là mình được trải nghiệm hơn là so với kiểu như kiểu có một cái thành tích nào ấy, thật là, ờ, wow, thật là ngầu gì đấy. Mình không muốn như vậy, mình chỉ muốn là, ờ, tạo ra một cái thở thích mới, coi như là cho mình một cái sở trường mới đi chẳng hạn.
Ừm, mình hiểu. Mình hiểu, mình hiểu. Đồng ý. Ừm, đồng ý. À, rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa là bạn chỉ muốn nó là một cái sở thích, một cái thú vui mới thôi. Nhưng mà bạn bạn vẫn cảm giác là, à, đôi khi mình sẽ sợ là không theo kịp lớp này, đôi khi là mình chưa chắc đã phù hợp với cái sở thích mới này, bởi vì nó mới mà, bạn chưa hiểu rõ hết về nó, đúng không? Không sao hết này. Thế thì, ừm, bởi vì nó là một sở thích mới, thành thử ra là nó cũng chưa quá là gắn liền với cuộc sống của bạn. Thì hiện tại nhá, có cái việc gì mà bạn ưu tiên nó hơn, ờ, so với cái sở thích mới đấy, ờ, trong cuộc sống của bạn không? Ví dụ như thời gian rảnh ấy, thay vì làm cái đấy thì bạn muốn làm cái điều kia hơn, thì có một điều nào như vậy không?
Ờ, đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Ờ. Ừm, thực ra là nó với công việc thì nà mình thấy là công việc linh hoạt nên là mình cũng khá chủ động trong cái việc mà mình có thể thư giãn hơn. Mình, ờ, thường làm những cái việc như, kiểu, xem phim này, nhưng mà xem phim thì, ờ, phải xem điện thoại nhiều nên mình cũng hơi mỏi mắt một chút. Mình thấy chắc là mình phải cải thiện cái ngày. Đó, và bên cạnh đấy thì, à, đôi khi mình sẽ đi chơi cùng bạn bè hoặc là, ờ, mình nghe nhạc hay làm gì đấy. Ờ, mình chưa nghĩ là đi, ơ, n đi nhảy đó thì nó sẽ vui vẻ hơn hay là so với cái việc mình đi, a, cà phê cùng bạn bè hay là như thế nào đấy. Thế nên là mình cũng có sự lựa chọn đấy bạn ạ.
Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Ờ, có nghĩa là, ừm, bởi vì nó chưa thực sự nó quá gắn liền với mình, nên là thực sự đôi khi nó vẫn vẫn có những cái sự lựa chọn khác trong cuộc sống mà mình cũng muốn là, ờ, mình nếu rảnh thì mình làm những điều đấy hơn, như là đi chơi với bạn bè, như là đi cà phê, nghe nhạc chẳng hạn, đúng không? Ô kê, mình hiểu rồi. Thế thì về mục tiêu đi, về mục tiêu là sở thích hiện tại này, bạn bạn nghĩ nhá, là nó sẽ yêu cầu bạn sẽ cần tập bao nhiêu buổi mỗi lần, có nghĩa là ờ, bao bao nhiêu thời gian mỗi lần? Ví dụ như là một buổi tập sẽ kéo dài bao nhiêu phút này, và mỗi tuần thì cần phải tập bao nhiêu buổi? Đó là cái điều mà bạn mong muốn hướng đến là gì?
Ờ, đúng rồi đấy. Ờ, đúng rồi. <laughs> Ờ, mình nghĩ rằng là mình mong muốn là cái lớp đấy nó cũng không quá dài, bạn ạ. Nếu mà tập khoảng độ 3-4 tiếng thì không được nhưng mà nếu mà dành khoảng độ 1-2 tiếng thôi, tại vì, ờ, vừa tập vừa nhảy vừa nghỉ thì mình nghĩ rằng là chắc cũng được được đấy chứ. Vừa nghỉ cũng, ơ, cũng rảnh ra một chút, 1-2 tiếng thì mình mình thấy khá là phù hợp rồi. Còn 1 tuần đi, mình thấy rằng là chắc mình chỉ tập được, à, 3 đến 4 buổi thôi, chứ nếu mà tập cả tuần thì khéo là mình lại còn mệt hơn so cái việc mà mình phải đi làm rồi mình làm một cái việc gì ấy đó, bạn ạ.
Có nghĩa là, ờ, cũng muốn tập thời gian nó không quá nhiều và thời gian rảnh thì cũng muốn làm cái điều khác nữa. Nhưng mà đó là cái mong muốn của bạn hiện tại. Còn về cái sự kiểu bạn nghĩ là là để mà nhảy cho thật tốt nhá, ý là nhảy theo cái đạt được cái cái thành tích mà bạn mong muốn, cái điều mà bạn mong muốn trong tương lai về kỹ năng nhảy của bạn, thế thì nó sẽ yêu cầu bạn sẽ tập phải là bao nhiêu buổi 1 tuần?
Ờ, đúng rồi. À, nếu mà, để mà nhảy một cách, ơ, chuyên nghiệp hơn một chút thì mình chắc là ngày nào mình cũng phải tập luyện. Nhưng mà mình mong muốn rằng là nếu mà lên lớp ấy, thì mình chỉ mong muốn là lên lớp, ơ, 3-4 buổi một tuần thôi, còn những cái buổi khác thì mình có thể nghỉ ngơi một chút, mình, ờ, tập ở nhà cũng được. Hoặc là đôi khi là mình chỉ, à, nhảy một vài bước ở nhà thôi, chứ lên lớp suốt cả tuần thì mình không khác nào là đi trả bài đâu, mình cảm thấy hơi mệt mỏi đấy.
Ừm, mình hiểu. Rồi, rồi, mình hiểu, mình hiểu. Rồi, đồng ý. Có nghĩa là b bạn vẫn muốn tự tập thêm chứ không phải là ngày nào bắt buộc cũng phải lên, đúng không? Rồi, ô kê, mình hiểu rồi. Rồi, mình hiểu được cái tình trạng của bạn đang gặp phải rồi, cũng như là cái mong muốn của bạn trong tương lai sắp tới về cái câu chuyện này rồi, thì bây giờ mình sẽ cho bạn thử một vài cái lời khuyên để bạn thử áp dụng nó xem nó có hiệu quả hay không nhá. Đầu tiên này
Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, được nha, mình lắng nghe đây.
Ừm, đầu đầu tiên là bởi vì bạn đang làm nghề tự do và bạn rất là linh hoạt trong câu chuyện làm việc. Thế thì đồng ý đó là cái một cái lợi thế của cái công việc là câu chuyện làm nghề tự do, nhưng mà bạn có thể cho nó vào một cái khuôn khổ được không? Ờ, bạn linh hoạt được, đồng ý, nhưng mà không phải ngày nào cũng l linh hoạt, mỗi ngày làm một một giờ, mà là hãy cố gắng đặt cho bản thân mình một cái giờ làm việc nhất định, và nếu ngày nào có những cái câu chuyện mà bạn phải linh hoạt ấy, lúc ấy bạn mới linh hoạt thôi. Bạn hiểu ý mình, đúng không? Thế thì lúc đấy á, ờ, thời gian biểu của bạn trong một ngày nó sẽ rõ ràng này hơn này và nó sẽ, gọi là, có một cái tính nhất quán hơn ấy. Bạn nghĩ bạn làm có được điều đấy có làm được điều đấy không?
Ờ, được, đúng rồi. Ồ, cái này mình chắc là mình làm được nha, tại vì nó cũng khá linh hoạt. Thế nên nếu mình có một cái, ơ, kế hoạch nhất định đi, mình chia cái thời gian làm vào một cái thời gian cụ thể, thì biết đâu là trong những cái thời gian, ơ, ờ, trống đấy thì mình cũng có thể làm được nhiều thứ hơn. Không chỉ là đi học nhảy đâu, mà mình cũng sẽ có một cái thời gian cố định để mình có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Chứ nếu mà bây giờ mà cứ, ờ, sáng mình cảm thấy mình không muốn làm thì là chiều mình làm, hoặc là chiều mình cảm thấy mệt thì mình, ờ, tối làm. Ờ, mình nghĩ rằng là đưa ra một cái thời gian cụ thể, không những là giúp mình có thêm một cái khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi mà là mình có thể theo một cái sở thích đam mê mới. Mình nghĩ là chắc là mình c được đó nha.
Đúng rồi. Đồng ý. Đồng ý. Và có một điều mình muốn hỏi sâu hơn về cái cái, ờ, tình trạng của công việc của bạn hiện tại đi. Là không biết là cái công việc đấy nhá, bạn bảo là làm nghề tự do thì nó sẽ theo kiểu là bạn chỉ cần hoàn thành cái nhiệm vụ, làm cái cái cái công vụ được công việc được giao là sẽ l xong công việc một ngày, hay là một ngày đấy bạn làm bao nhiêu thì bạn sẽ được hưởng lương bấy nhiêu?
Ồ, mình nghĩ rằng là trong một ngày mình chỉ cần làm bằng đấy thôi cũng được, bạn ạ. Chỉ là người ta sẽ đưa ra một cái mức, ờ, ừm, đơn giản đấy, một mức cố định đấy, thì mình chỉ cần làm hoàn thành là xong là được thế nên là mình thấy rằng là mình rất chủ động trong thời gian đấy chứ.
À, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. À, có nghĩa là nó không phải là bạn càng có nhiều thời gian, bạn làm càng nhiều thì bạn được càng nhiều, mà nó chỉ là có một cái mức đấy thôi, mà chỉ cần hoàn thành nó trong một ngày. À, vậy thì cái công câu chuyện là bạn có nghĩa là bạn căn thời gian làm sao là làm hết công việc một ngày, hê hết một buổi làm việc là có thể hoàn thành được công việc đấy là bạn có thể chủ động được, đúng không? Ô kê. Vậy thì quá tốt rồi. Thế thì hãy chia công việc thành những cái phiên ngắn hơn cũng được, không sao cả. Nhưng nhưng mà hãy xen kẽ đó là những cái bài tập luyện cho công việc ờ, bạn thích nhảy chẳng hạn. Thế thì ví dụ như bạn tập luyện bạn làm việc khoảng 1 tiếng thì bạn sẽ cho bản thân nghỉ ngơi khoảng đâu đấy nửa tiếng, và sau đấy bạn sẽ dùng nửa tiếng đấy để, ờ, đầu tiên là nghỉ ngơi lại một xíu này, bình tĩnh lại một xíu này, sau đấy thì tập tập đâu đấy khoảng 15-20 phút thôi. Mình nghĩ là tập nhảy thì 15-20 phút thì bạn vẫn có thể tập được những cái bài cơ bản này, và mỗi ngày bạn tập khoảng 4-5 lượt như thế thì nó sẽ đỡ áp lực cho bạn hơn là câu chuyện bạn tập một buổi dài 2 tiếng luôn.
Ờ, đúng rồi. Ờ, đúng rồi! Chính xác, chính xác đấy! <laughs> Ừ, đúng rồi. À, được ha, cái ý tưởng này được đấy. Mình nghĩ rằng là, ồ, thay vì, ờ, mình đang làm việc miệt mài đi, trong khoảng độ 1-2 tiếng gì đấy, thì mình có thể dành ra một cái khoảng thời gian, ờ, 15-20 phút, ờ, vừa vận động cơ thể này, có thể, như kiểu là, cảm thấy sảng khoái hơn sau khi, ờ, mình làm việc căng thẳng, đúng không nào? Và cái thoảng thời gian đấy mình không những nà mình, ờ, có thể cải thiện nà mình tập nhảy đi, những cái động tác nho nhỏ thôi. Thôi thì 15-20 phút thì mình sẽ tập một số cái động tác cơ bản để, như kiểu là, ôn bài trước cho những cái lúc mà mình chuẩn bị lên lớp đó. Mình thấy, à, cái ý tưởng cày khác là hay nha. Vừa có thể làm việc này, vừa có thể nghỉ ngơi bằng một cách ờ, bằng một cái sở thích mới, đúng không? À, mình thấy hay đó đó nha bạn. <laughs>
Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Và ít nhất là bây giờ bạn còn cảm thấy bạn hơi chậm so với lớp, thì tranh thủ thời gian nào mình ôn luyện được một tí thì nó tốt đến bấy nhiêu, đúng không? Bởi vì khi mà bạn cảm thấy là bản thân mình càng ngày càng bắt kịp với lớp rồi, thì từ đấy cũng có cái tinh thần tốt hơn, mà sự tự tin nó rất là quan trọng cho tất cả mọi chuyện mà, đúng không? Okay, thì mặc dù mặc dù đó là sở thích cá nhân nhưng và mặc dù đó là một cái điều mà bạn muốn mới bạn mới tập thôi, nhưng mà bạn mình nghĩ là bạn hãy cho nó một cái lịch cố định như là một cái buổi làm việc, như là một cái việc gì ấy bạn bắt buộc phải làm trong cái ngày, tuần đấy, buổi đấy. Ờ, khi bạn đặt đặt cho nó một cái buổi cố cố định, trừ những buổi học thêm ở trên câu lạc bộ rồi nhá, bạn cũng phải tự cho bản thân mình những buổi cố định tập ở nhà nữa để có một cái sự, gọi là, một cái sự, ờ, quy củ ấy. Tuần nào cũng phải đến giờ đấy, tuần nào cũng phải đến buổi đấy là phải tập ấy thì lâu dần nó sẽ thành một cái thói quen, và ít nhất là mình đã đặt ra như thế rồi ấy, thì những cái công việc khác nó cũng không có chiếm thời gian của công việc bạn đang muốn làm nữa.
Ừ, đúng rồi. Ờ, chính xác ha. Ờ, mình hiểu nha. Tức là mình cũng có thể, ờ, như, kiểu, mỗi ngày mình gắn cho nó một cái khoảng thời gian nhất định đi. Đưa cho nó một thời gian nhất định là mình sẽ nhớ rằng là, à, hôm nay mình phải tập nhảy trong cái khoảng thời gian này. Rồi, ờ, ngoài ra những cái l mà l bài bài lên lớp đi, thì mình sẽ có một cái lịch cố định, mình nhớ được rằng là, ờ, thay những cái, ơ, hoạt động mà mình phải làm. Ví dụ như là đánh răng rửa mặt đi, nó gắn liền với mình rồi, thì bây giờ mình có thêm một cái hoạt động mới, đó chính là tập nhảy, đúng không nào? Đó, mình hiểu cái cách này nha, và mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng để có thể là áp dụng được. Biết đâu là kỹ năng của mình nó ngày càng đi lên thì sao nhỉ?
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, chính xác luôn. Đôi khi là sau này mà nếu mà tốt, trở thành một dancer luôn thì sao, đúng không? <laughs> Không ai đánh thuế cuộc đời cả, đúng không? <laughs> Không sao cả.
<laughs> Cái đấy hơi xa cha. <laughs> Ờ, đúng rồi, đúng rồi.
Ừm, và một điều cuối cùng mà mình muốn khuyên bạn là đó chính là hãy giảm thời gian những cái hoạt động mà ít quan trọng hơn, à, có thể là bấm điện thoại, điện thoại thì mình nghĩ là do chiếm thời gian thời gian một ngày rất là nhiều của bạn này. Hoặc là có thể là những cái thời gian mà mình nằm không ấy, ý là mình nằm xong rồi, kiểu, vật và vật vờ, không làm gì ấy. Ờ, thì mình cố gắng là giảm thời gian của những cái công việc không quan trọng đấy lại, để mình dành thời gian cho việc sở thích, nếu cảm thấy là ít thời gian quá. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ đến bạn.
Ồ, đúng đấy. <laughs> Ừ. Ồ, mình hiểu nha. Đôi khi là mình cảm thấy là "Ôi, mình mệt" thế là mình nằm vậy thôi, mình khoảng thấy thời gian đấy nó hơi là trống, chắc là mình phải, à, bổ sung thêm một cái khoảng thời gian đấy để đ mình tập nhảy này, ừm, tìm cho một cái s ừ, sở thích cảm thấy phù hợp. Biết đâu là kỹ năng nhảy của mình cũng đi lên, sức khỏe của mình cũng đi lên và mình cảm thấy là, à, cái thời gian của mình nó không bị, ờ, lãng phí, cũng như là là trống trống chỗ nào đâu, đúng không? Mình cảm ơn những cái lời khuyên của bạn ngày hôm nay rất là nhiều và mình sẽ cố gắng áp dụng để có thể sau này biết đâu mình lại trở thành một dancer chuyên nghiệp thì sao? Mình cảm ơn bạn nha!
Không có gì nha, tạm biệt b